जी, ज़रूर देखिए मैं आपकी समस्या समझ पा रही हूँ, एक अंतर्मुखी के लिए बहुत मुश्किल होता है कि अ, लोगों में अपने आप को ना शामिल कर पाना। मैं समझ रही हूँ कि आप क्यों ऐसे अलग-अलग महसूस करती हैं। पर क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि ऐसी कौन-सी जगह होती हैं जहाँ पर आप ज़्यादातर ना अ, सबसे ज़्यादा अलग महसूस करती हैं? वो आपका कार्यस्थल है, पार्टी वग़ैरह हो गई या फ़िर कहीं यातायात के साधनों के बीच बस वगैरह में, ट्रेन में?
हुँ, जी। हुँ। <smacks lips> जी, देखिए अगर मैं जगह की बात करूँ तो देखिए बहुत जगह मेरे साथ होता है क्योंकि मैं देखिए बचपन से कहें ना कहीं न कहीं अंतर्मुखी ही रही हूँ। हमेशा मेरा अपने में ही रहना है, कि मैं अपने में रहती थी, अपने घर में भी मैं बोला जाए तो अलग ही रहती थी मतलब मेरी एक तो पढ़ाई थी, तो उसकी वज़ह से मैं अलग थी। फ़िर जब मैं कॉलेज में गई तो कॉलेज भी मेरा मतलब मैंने थोड़ा डिस्टेंस कोर्स किया था घर से ही, बस मैं एग्ज़ाम देने जाती थी। तो कहीं न कहीं जब मैं घर में रहती थी तो भी मैं अलग ही पढ़ाई करती थी, मैं यूपीएससी का अगर बोला जाए तैयारी कर रही थी, तो उस पढ़ाई ने भी मुझे कहीं न कहीं काट दिया था लोगों से। मैं अकेले 1 कमरे में ही रहती थी, वहीं पढ़ती थी, कहीं आती-जाती नहीं थी। जैसे किसी की बर्थडे पार्टी भी होती है ना तो बहुत ही कम मुश्किल से ही मैं जा पाती थी वरना मैं नहीं ही जाती थी। घर में ही रहना कहीं न कहीं मुझे अच्छा लगने लगता था वो 4 दीवारें ना मुझे अच्छी लगने लगती थी। और अभी भी मेरे साथ यही होता है जैसे मैं अपने कार्यस्थल पर आई हूँ। कहीं न कहीं मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया। मैं नौकरी भी कर अभी-अभी मैंने शुरू की है बोला जाए तो 2-3 महीने ही हुए हैं, तो कहीं न कहीं मुझे वहाँ भी बहुत अलग-सा लगता है। एक तो मैं जल्दी से अपने से किसी से बोलती नहीं हूँ, थोड़ा-बहुत बस गुड मॉर्निंग गुड म आफ्टरनून जो मेरे टीम के हैं या जो मेरे मैनेजर हैं बस बाकी मैं बहुत ज़्यादा किसी से बोलती नहीं हूँ या किसी के साथ मज़ाक नहीं करती। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो लोग भी मुझसे इतना नहीं बोलते हैं, वो लोग अपने में ज़्यादा रहते हैं। और ऐसा मतलब कई बार हुआ है कि कह कहीं न कहीं जैसे होता है आप अगर वहाँ जैसे आपका कार्यस्थल ही है मान लीजिए, तो मेरे साथ क्या होता है ना कि वो लोग अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं। मुझे थोड़ा-सा अलग ह हटा देते हैं मतलब क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मतलब इंटरैक्ट नहीं कर पाती बोला जाए तो। तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ये भी लगता है कि देखो वो सब साथ में है, मैं कहीं न कहीं अलग हूँ। और मुझे ऐसा नहीं है बुलाते नहीं हैं, मुझे बुलाते हैं और पूछते भी हैं, सारी चीज़ें होती हैं बस लेकिन काम से काम तक होता है। बहुत ज़्यादा ना मैं उनके डिटेल में जाती हूँ ना बहुत ज़्यादा वो मेरी पर्सनल लाइफ़ में जाते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे थोड़ा-सा अल अच्छा भी नहीं लगता कि क्योंकि देखिए अगर आप लंच कर रहे हो तो कहीं न कहीं आपको लगता है मेरे साथ आए, कोई मेरे साथ बैठे तो उसमें भी वो लोग अपने में रहते हैं, अपना चले जाते हैं। मैं अपना शांति से अकेले र जाके खा लेती हूँ फ़िर आ जाती हूँ, थोड़ा-सा निकलते, बैठते बोलते हैं। मतलब बोला जाए तो पूरी तरीके से मेरे से बातची मतलब उतना नहीं उनका बन पाता है, तो वो भी अलग रहते हैं, मुझे भी अलग रखना पड़ता है। अब क्या करूँ मुझे तो कहीं न कहीं बहुत ही अलग-अलग महसूस होता है। तो क्या करना चाहिए? क्या आप मुझे कुछ बता सकती हैं? जी।
हुँ। हुँ। हो ओ। जी। अ, हुँ। जी। हुँ। ठीक है। हुँ। हुँ, देखिए